Ah, okey, okey. Okey.
Sino yung sino yang paborito mong artist na yan?
Ah um, nanonood ako ngayon ng isa sa mga concerts ni TJ Monterde. Ayan, pero pagka oo pero pagka hindi yung kanya yung pinapanood ko, minsan ang pinapanood ko naman is yung kay IU, pamilyar ka ba kay IU?
Ay wow. Ay oo, si IU yung sa Korea sa Korean-Korean, yung sa may lalu lal ay hindi, ano ba yun, Hotel de Luna, La Luna Sangre <laughs> Hotel de Luna, siya yun di ba? Yan.
Oo, iyon. Opo, yan. Ayan, hmm. La luna sangre parang na e pa-Encantadia na yung La Luna Sangre, ah. <chuckles>
<laughs> Hotel de Luna pala, at saka si IU din yung sa ano, eh, Tangerine?
Ayun, oo totoo yun na yon. Ayan, ayan, very ano, yan ang pinaka-latest kong napanood sa kanya nakakaiyak talaga. Napanood mo na ba yun?
Oo, yun, oo. Oo, dun oo kaso hindi pa namin siya natatapos. <laughs> Di ba, kaya nga maganda nga siya e kasi hindi ko masyadong tinutuloy-tuloy kasi nga na naiiyak na ako sa mga latest episode eh. <chuckles> Parang tuwing nanonood na lang ako nun naiiyak ako. <laughs>
Ah, okey, maganda siya. Oo. <laughs> Totoo bawat episode may iiyakan ka, lalo na yung sa episode 16 talaga. Ang sakit-sakit sa puso, oo anong episode ka na ba? Oo.
Kaya nga. Ay shocks. Ah, yun ba yung ending? Yung ay hala, hala ayoko. <laughs> Ayoko na oo, papanoorin ko parang hala, sobra akong iiyak nun?
Ayon. <laughs> Pero hindi ko spoil, panoorin mo maganda. Kaya